Sim, e é mas assim aquilo além de ser é, mas aquilo tem algum componente ali na fórmula que vicia e quanto mais você usa pior a sua narina fica. Tipo mais tarde, assim, mais u anos depois, eu lidei ele, eh, ajudei ele a lidar com isso, ele acabou tirando, né. E a depois operou o nariz, enfim, agora tá bem. Mas quantas vezes a gen porque a gente viajava muito, assim, no começo do namoro, com amigos, essas coisas, e quantas vezes ele chegou no lugar e era um desespero porque ele tinha esquecido o Sorine dele e a gente tinha que ir atrás de atrás de farmácia, eu lembro às vezes à noite ir atrás de farmácia, porque senão eu sabia que ele ia se debater a noite inteira é. Ele se debatia a noite inteira na cama, porque não conseguia respirar por causa do nariz. Enfim, tendo esse histórico com ele, eh, e hoje a gente já tem 1 filho, né, eu não eu simplesmente, assim, eu sei que não dá pra confiar nele pra pra arrumar as coisas na mala, pra organizar as coisas na mala, e aí fica comigo, né, a função. E
Soro fisiológico? Hum. Uhum. Sim. Nossa, bem complexo isso, hein? Aham. É, geralmente, né, geralmente essa função de mala acaba ficando na maioria das vezes, né, não tô dizendo que são todas as pessoas. Mas na grande maioria das vezes é muito comum, né, que a mulher realmente tenha mais organização, né, se preocupa com os detalhes, né, isso acaba ficando um pouquinho no colo das mulheres, né, de uma forma geral.
Sim. Sim. Sim. Sim. É, e eles são tudo cabeça de vento, né, nunca, tipo, é nunca sabe organizar, assim. E e outra, com o meu filho, ah, mas é daí é muito menos que eu confio nele pra pra organizar as coisas do do menino, né. Porque aí vai esquecer que o menino também sente frio, né, também precisa de um agasalho, enf
<laughs> É, são muitas coisas, né, pra crian que que que a criança exige também, né, de recursos. São muitos detalhezinhos, né, e pro para o seu marido que é o caso aí que você tá dizendo, né, pronto, pode ser algo muito desafiante e até estressante mesmo antes da viagem, né.
Sim, sim.

Exatamente. E aí, eu fico, então, todo com esse peso de de fazer mala, de organizar as coisas e junto com as minhas coisas de casa, enfim. E, outra coisa também, é que eu tenho eu tenho notado é que desde que a ge porque assim, a gente teve uma mudança de país, durante a pandemia, né, eh, e e aí, foi bem durante aquela época que a gente ainda não tinha, eh, vacina né, e estava todo mundo, eh, usando máscara sabe, tipo, e tinha um pessoal q um pessoal que estava muito, eh, como é que eu posso dizer, lunático até, né. E e aí, a gente pegou um voo, eh, eu n agora eu já não lembro, se foi o último voo que a gente pegou durante a mudança, que a gente ficou a gente teve que fazer quarentena no México, antes de entrar nos Estados Unidos. Eu sei que foi um dos voos é, não não não foi esse voo, não, foi o voo que a gente pegou entre, eh, Dallas, eu acho, até o Missouri, que é onde a gente mora hoje. E eu eu lembro que a gente estava no voo e teve ti teve um um casal, um casal não, uma família, né, que eles estavam ali viajando, começa por aí, né, se você resolveu se se expor durante a pandemia, você também tem que de se administrar um certo desconforto com com relação a outras pessoas né?
Uhum. Sim. Hum. Sim. É, co com as as outras pessoas, exatamente.
É. E eu e o meu o meu filho, a gente tinha pegado covid antes de sair de Portugal, foi de onde a gente mudou, e, mas a gente pegou uma gripe no México, por causa da diferença de temperatura, né, de dentro e fora do hotel. E a gente estava tossindo no voo, mas por causa da gripe, eu já tinha pego covid eu sabia que eu não estava com covid e já tinha curado, porque eu testei. E a família tratou a família tratou a gente super mal no voo, por causa da da nossa tosse. Exato, porque meu meu filho tirou ele tinha 6 anos na altura, eh, tirou a máscara dele pra comer o biscoito, lá, durante o voo, e aí o homem se incomodou, que ele estava se se eh, sem a máscara e tossindo. Eh, e aí, eu falei: “Não, mas assim eu nem fiquei justi"
Uhum. Entendi. Achando que vocês estivessem de covid. Super normal, né. Que, pra comer no voo, precisa tirar a máscara, né.
Sim, sim, sim. Eu sei que eu não sei se eu fiquei assim um pouco meio traumatizada com essa coisa de de ser tratada mal no voo, que hoje também eu tô meio assim de voar, de fazer viagens mais longas de de de avião e tal.
Muitas pessoas, né, onde tem que seja um um transporte mais coletivo, né.
É. S sim.